Çocuğunuzu çocuğunuz dünyaya gelmeden önce bunlar hakkında ya, bunlarla mesela hiç haşır neşir oldun mu? Bir yerlere gidip bir şeyler öğrenmeye çalıştın mı? Ya da çok fazla şey okudun mu? Ne yaptın?
Iıı, evet, eee, aslında benim, eee, oğlumun doğduğu dönemde, tabii, internet, eee, vardı ama şu andaki kadar yani, bir 13 sene önceyle bile bugün arasında bayağı bir fark var. O zaman bu kadar çok, işte, atıyorum, eee, YouTube yayınları ya da daha faz farklı yayınlar, ııı, çok fazla yoktu ama ben çok kitap okudum. Zaten psikolojiyi de çok seviyorum aslında. Bunun için psikolojik, eee, kitaplar ve, hani, çocuk psikolojisiyle ilgili kitaplar da çok okudum. Eee, bu şekilde yaptım. Tabii şey, ablam olduğu için yeğenlerimde de hani onların büyümesine de tanık olduğum için orada da bir, hani, aşinalık vardı konuya. Ama şöyle bir şey Evet ama ş ı
Evet. Evet. O, harika. Hı hı, çok güzel. Hı. Imm. Oradan Anladım. Gözünün önünde hep bir örnekler vardı, ne olup bittiğini üç aşağı beş yukarı görüyorsun, anladım.
Evet. Fakat, ııı, ablamın söylediği bir sözü hiç unutmam, çünkü mesela ben, eee Hı, ııı, ben ona şey yapardım, benim çocuğum yokken derdim ki, işte, "Ama böyle de yapmamalısın, uzmanlar da şöyle söylüyor." falan gibi bir şey söylerdim ablama, yani, bilmiş bilmiş. Ablam da derdi ki, hani, ııı, "her çocuk kendi kitabını yazar. Eee her çocuğun ııı tepkisi, onu karakteri, o ııı, i işte, doğduğu zamandaki aile içinde yaşanılan olaylar, her şey çok farklıdır ve her çocuğun kitabı farklıdır." eee, derdi. Ben bunu tabii ki o zaman anlamazdım ne demek olduğunu ama, eee, oğlum doğduktan sonra ben de anladım, gerçekten öyle.
Hımm. <chuckles> Evet, evet. Hımm, çok güzel. Tabii, tabii. Ço çok doğru.